Hey, äh, ich wollt mal über ein Thema mit dir sprechen und, ähm ja, eventuell auch gibt's ja 'n paar Möglichkeiten, wie man das anders angehen kann, als ich's aktuell mache. Und zwar <clicks tongue> ähm ja, ist mir selber in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass ich einfach maximal Probleme habe, ähm, Standpunkte von mir loszulassen. So besonders in zwischenmenschlichen, ähm, Beziehungen, wenn's dann in Diskussionen gerät, merke ich, dass ich irgendwie total die Schwierigkeiten habe, irgend 'n Standpunkt, den ich habe, nicht konsequent zu verteidigen. So, auch wenn ich dann manchmal das Gefühl habe, okay, ähm, vielleicht ist das überhaupt gar nicht so 100 % meine Überzeugung oder jetzt richtig, was ich da von mir gebe, hab ich da irgendwie schon so'n inneres Bedürfnis, ich nenn's jetzt mal, ähm, blöd formuliert, so als Gewinner aus 'ner Diskussion zu gehen und merk eigentlich, das das möchte ich eigentlich überhaupt nicht, weil das sollte gar nicht Sinn und Zweck von 'ner Diskussion sein, sondern halt eher so 'n ausgewogener Austausch und kein Wettbewerb. Ja, und da dacht ich mir, würd ich gern mal so 'n bisschen drüber quatschen, woran das vielleicht liegen könnte und wie man das angehen könnte.
Ja, sehr gern. Ähm, lass uns vielleicht mal auf die vielleicht mal auf die Art der, äh, Gesp Ge der Gespräche quasi gucken, die du führst. Passiert dir das, ähm, vor allem im privaten oder im beruflichen Kontext, oder ist das unabhängig von der Situation, in der du dich bewegst?
Hm, also ich würde schon sagen, dass ich die Tendenz dazu habe, da dazu generell zu neigen, aber im im beruflichen Kontext würde ich das, glaube ich, weniger machen, einfach weil's dann doch, ähm, ja, irgendwie zu ja sag ich mal, zu ineffizient ist, wenn man da irgendwie durch sinnlose, anhaltende Diskussionen vielleicht irgendwie einfach, ähm, ja, 'n Problem erzeugt, was eigentlich gar keins ist, und da glaub' ich, dass man da häufig eher so 'n bisschen, ja, einfach nur macht, was irgendwie, ähm, angedacht ist, und da jetzt nicht, ja, unbedingt nur beharrt auf seinen Sachen. Ich würd behaupten, dass es hm sehr, sehr häufig, ähm, darum geht, wenn ich, ähm, eventuell kritisiert werde einmal, was meine Verhaltensmuster oder was meine Meinung bezüglich einiger Themen sind, ähm, und ich da irgendwie nicht so richtig von loslassen kann, ja.
Mhm. Okay, also du sagst es ja, dass es- hm- mehr im privaten Kontext passiert. Und du hattest auch angesprochen, dass es quasi häufig, sag ich mal, schon spezifisch gewisse Einstellungen oder Verhaltensweisen von dir ist. Kannst du da, sag ich mal, mit'm Finger darauf zeigen, was was häufiger Themen sind, äh, denen wo du dich quasi Kritik ausgesetzt, äh, fühlst, oder ist das nicht also kann man das nicht aufm aufm Thema, sag ich mal, zusammen dampfen?
Mhm. Ne, auf ein Thema nicht. Aber also, das ich würde sagen, dass es schon sehr häufig bei Diskussionen einfach der Fall ist, aber ich könnte dir mal einfach ein konkretes Fallbeispiel nennen, um's 'n bisschen verständlicher zu machen. Und zwar mit 'nem, äh, Familienmitglied von mir aus Süddeutschland, so leicht esoterisch angehaucht, würde ich's mal bezeichnen. Ähm, und da ging's um, äh, das Thema der Homöopathie, so. Und ich hab da 'n relativ klaren, ähm, rationalen Standpunkt vertreten, indem ich das so als, ja, 'n bisschen Quacksalberei abgetan habe. Und darum und dann ging's halt von diesem Standpunkt, den ich da vertrete- und wo ich dachte, dass ich da auch einige überzeugende Argumente habe, warum ich das für sinnlos halte <laughs> als Behandlungsmöglichkeit- zum Beispiel, ging's sehr schnell darauf, ähm, dass ich sehr verbohrt wäre und keine verschiedenen, ähm, Lebenswege oder Gedanken zu ähm, zulassen würde. Und das war dann natürlich 'ne Kritik, die mich sehr getroffen hat, wo ich mir gesagt hab: „Ne, ich sag einfach nur, dass das so 'n Mittelquark ist.“ Ähm, und dann ging's darum. Und das war dann was, wo ich gemerkt hab, okay, vielleicht wär's an irgend 'nem Punkt ratsamer, vielleicht auf die deeskalierende Seite zu gehen und zu sagen: „Okay, hey, darum ging's gar nicht. Ich ich wollt dich da jetzt nicht in deinem Wesen angreifen oder so, sondern eigentlich nur über dieses Mittel, ähm, äh, ja, isoliert sprechen,“ sondern ich verteidige mich dann so weiter, dass ich quasi eher dazu neige, dann der anderen Person falsche, ähm, Gedankengänge oder Ansätze oder eben auch Lebensweisen dann sogar vorzulegen und zu präsentieren. Ähm, ja, wo ich mir denke, das wär vielleicht 'n Punkt, wo man sagt: „Okay, es geht gar nicht mehr um die Kritik und lass einfach gut sein und nimm's auch mal hin und hör mal zu,“ wenn du weißt, was ich meine.
Mhm. Mhm. Ja, also ich kann deine Situation auf jeden Fall nachvollziehen. Sie erscheint mir auf jeden Fall auch sehr komplex. Ich denke dass man da- jetzt mal an dem Beispiel- dass man da auf jeden Fall verschiedene Ansatzpunkte hat. Ich glaube ich glaube, sowohl ist es eine Option, dass vielleicht einfach die Kritik auf äh, sag ich mal, aufkommt, weil du vielleicht die ja, die Kommunikation zu der Person zwar auf 'ner Faktenebene richtig gestaltet hast, also ich glaube, es gibt es sollte idealerweise aus 'ner wissenschaftlichen Perspektive wenig Meinungen zum Thema Homöopathie geben, ne? Also, dass man da schon 'n klaren Standpunkt vertritt, ist mehr als verständlich. Nat Natürlich gibt's aber auch Menschen, die, sage ich mal, Dinge erlebt haben- und ob die jetzt nun evidenzbasiert sind oder nicht, ist noch mal 'n anderes Thema- die wo die das Gefühl haben, für die hat zum Beispiel Homöopathie in dem Kontext hat irgendwie sie ihnen geholfen. Und die fühlen sich natürlich in ihrer Erfahrung angegriffen und und fühlen fühlen quasi, ja, dass ihnen etwas in Abrede gestellt wird, was ihnen aber sehr geholfen hat, vielleicht auch in 'ner sehr schwierigen Zeit, dass die dann natürlich auch 'n bisschen sich davon attackiert fühlen und dann im gleichen Atemzug kommunikativ 'n bisschen zurückschlagen und dann mit der Generalkritik, ähm, an dir vorbeikommen, was dann natürlich in dem Kontext auch nicht re äh, richtig ist. Und ich glaube tatsächlich- so wie ich es grade von dir lese in in zumindest erstmal an diesem Beispiel ist, glaub ich, der Auslöser eher die, sag' ich mal dein wirklich mehr als verständlicher, ähm, Ausgangspunkt zu 'ner, sag' ich mal, festen Meinung, die du hast, wie du das vielleicht vermittelt hast. Und dass sich 'ne Person an 'ner sensiblen Stelle getroffen gefühlt hat, ähm, und dadurch dann quasi selber hochgefahren ist und dann halt dich kritisiert hast. Vielleicht vielleicht wäre da noch mal bei so 'n Themen vielleicht hast du das ja mit Familienmitgliedern häufiger, dass es doch dann recht sensible Themen sind, die auch viel dazu ausmachen, wer man ist. Ist man eher 'n rationaler Typ? Ist man vielleicht eher so 'n Bauchmensch und lässt sich so von Gefühlen und und und Vibes, sag' ich mal, tragen? Vielleicht ist das 'n Ansatzpunkt, ja.
Sollte es ja. <giggles> Mhm. Ja, ey, das is'n total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Genau in die Richtung ging's so 'n bisschen, dass ich mir sage, ähm also ja, wenn du das nachvollziehen kannst mich macht's dann total wahnsinnig, sag ich mal, in so 'nem Moment, dass ich mir denke, erst mal: „Warum ist man von so was überzeugt?“ Ähm, das ka schaffe ich dann aber auch schon irgendwie erst mal so sacken zu lassen, aber vielleicht werde ich dann auch 'n bisschen zu, <clicks tongue> ja, energisch, sage ich mal, in der Art, wie ich diskutiere, das dann beim f Gegenüber dann vielleicht dazu geführt hat, zu sagen, so, ich wäre intolerant. Und da geht's dann halt um die Kritik an mir, ne, und die, ähm, die frustriert einen dann natürlich, dass man sagt so, hey, einfach nur, weil ich faktenbasiert, ähm, versuche, ähm, in einer Diskussion quasi jemanden von etwas zu überzeugen, ähm, <clicks tongue> äh, werde ich dann quasi als intolerant, äh, dargestellt und würde irgendwie, ähm, ja, äh, mit Scheuklappen durchs Leben gehen- all solche Klamotten- und dann wird's natürlich geht's dann auf die persönliche Ebene, ne? Und ich glaub, was du da ansprichst, ist ist 'n sehr wichtiger Punkt, dass man sagt, wo kann man eventuell bei Themen, wo man merkt: Okay, ähm, ganz offensichtlich herrscht da kein Konsens, was jetzt dieses Thema anbelangt, auf 'ner auf 'ner, ähm, auf 'ner faktenbasierten Lage. Zum Beispiel wär's für mich 'n ganz anderer Ansatz, wenn man sagt so: „Hey, ich weiß schon, dass das mit, äh, Realmedizin wenig am Hut hat, aber bei mir ist es einfach 'n Vertrauensding,“ zum Beispiel, oder, ähm: „Für mich geht's da mehr um die Fürsorge in der Analyse“ oder whatever, dann ist das auch absolut okay für mich. Dann gäb's da auch gar keinen Ansatz, irgendwie drüber zu diskutieren. Aber wie du richtig sagst, ist, glaube ich, wenn man an so 'nem Punkt sagt: „Wir sind da so weit voneinander entfernt für 'ne Konsensfindung,“ ähm, versuch dir das auch wirklich zu verinnerlichen und zu sagen: „Hey, bleib bei deinem Standpunkt, aber gib der anderen Person vielleicht nicht das Gefühl, dass du sie menschlich oder in ihrem Intellekt angreifst,“ sondern einfach sagst: „Okay, da kommen wir nicht zusammen, meiner Meinung nach, Punkt A bis bis Z. Und wenn du das anders siehst, überzeug mich vom Gegenteil mit Fakten. Nur mit erlebten Dingen zum Beispiel ist es für mich keine keine Grundlage, da meine Meinung zu ändern, und lass uns da vielleicht einfach, ähm, ja, agree to disagree.” <laughs> Aber das fällt mir irgendwie schwer, und da, ja, ich ich schaff's da, glaube ich, selten, den Absprung am richtigen Zeitpunkt zu finden und zu sagen: „Jetzt lass los mit deiner Meinung. Das bringt nix <laughs> und akzeptier es einfach.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube ich glaube, äh, eine Sache, die du angesprochen hast, ist, glaub ich, auch schon so 'n bisschen Teil der Lösung. Ich glaube, manchmal- grade im familiären Kontext- ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es dass man manchmal 'n Konsens darin findet, keinen Konsens zu haben, ja, dass man dann sagt: „Komm, es muss jetzt kein“ „ich versteh, dass es auch Teil deiner deiner Veranlagung ist“, aber manchmal ist es einfach sinnvoller, dass dass es keinen Gewinner in der Diskussion gibt und aber auch keinen Verlierer. Das ist, glaube ich, das Wichtigere eher, ähm, dass es keine Verlierer in der Kommunikation gibt, dass man halt sagt: „Okay, komm, jeder bleibt bei seiner Meinung. Das, äh, ändert ja dann nicht per se, wie wir uns als Menschen sehen, sondern da haben wir halt, ähm, 'ne 'ne unterschiedliche Auffassung.“ Aber vielleicht eine Sache, die auch noch mal helfen könnte, ist, wenn du jetzt da überlegen würdest, dass die, ich ich sag jetzt mal die homöopathische Person in deinem familiären Umfeld wenn die zu dir kommen würde und und sagen würde: „Ach Mensch hier, diese ganze Wissenschaftscheiße, das ist doch auch nur irgendwie alles ausgedacht von irgendwelchen Menschen mit weißen Kitteln.“ Das wäre dann vermutlich auch 'ne Situation, wenn du wenn du das so hören würdest und und du aber zu 100 % der Überzeugung bist, dass das die Wahrheit ist, dann würdest du dich natürlich auch persönlich angefasst fühlen, ne, und würdest sagen: „Hey, da geht jemand grade gegen, ja, sag ich mal, grundlegende Manifeste, die mich ausmachen als Person, und und, äh, über grundsätzliche Überzeugungen geht der quasi grade von mir rüber.“ Und vielleicht ist dann grade dieser Perspektivwechsel manchmal, ne es ist total verständlich, dass du auf anhand der wissenschaftlichen Faktenbasis sehr kritisch dem Them Thema gegenüber eingestellt bist. Aber die Person, die wird halt auch ihre Quellen haben. Wie gesagt, ob die jetzt nun 'ner Peer Review standhalten, ist nochmal 'n anderes Thema, aber die dann halt auch meinen, die Wahrheit zu kennen. Und ich glaube, da ist, glaube ich, einfach dieser Perspektivwechsel und dadurch vielleicht auch 'n bisschen Abstand
Mhm.
dazu zu gewinnen, dass deine Meinung vielleicht richtig ist. ich würd sie auch als richtig betrachten. Aber die vielleicht im familiären Kontext wie sage ich das- nicht verteidigungswert ist für den familiären Frieden oder oder fürs Zwischenmenschliche, verstehst du, wie ich meine?
Mhm. Ja, ey, das sind, äh, 2 sehr gute Dinge, die du da ansprichst. Einmal zu sagen: „So schwer es mir vielleicht auch fällt, versuch dich in die Position des jeweils anderen zu versetzen, und, ja, stell dir zum Beispiel die Kritik an dir dann vor, die dich vielleicht irgendwie in deinen Grundfesten erschüttert.“ Das ist 'n sehr wichtiger Punkt auch, ähm, zu sagen: „Ja, es, ja, es es geht nicht darum, recht zu haben.“ Und, ähm, ganz besonders hat mir gefallen, als du gesagt hast, ähm, es ist noch viel wichtiger, dass es auch keinen Verlierer in der Diskussion gibt, sondern einfach nur 2 Parteien, die da irgendwie ihren Standpunkt vertreten dürfen. Hat auf jeden Fall gut getan, da 'n bisschen Dampf abzulassen und drüber zu reden. Und ja, vielleicht gibt's da ja bessere Lösungsansätze als bisher.
Super, weiterhin viel Erfolg!